إمم. كده، كل العلاقة هتتدمّر وكل واحد بقى هيبعد أو هياخُد إيه، جنب فيه. طيب آآ، قولي لي بقى، كمِّلي بقى الح الحكاية اللي هي حتّة اللي أنتِ آآ، قالت لكِ رَدّة الفعل بتاعها ما كانش لطيف، أنتِ بقى ساعتها عملتِ إيه، هل حاولتِ مثلًا تجيبي لها ه هدية مثلًا شوكولاتة أو كده والَّا نهيتِ الموضوع وكل واحد راح لحاله؟
بالضبط آه. التراكُمات دي هتزيد يعني. لا، لأ، ما نهيتش الموضوع، أنا صحيت أنا عاتبتها، قُلت له: "طَب أنتِ ليه ما ذكرتِ لي ده، ليه ما قُلتِ ليش ساعتها وعلّقتِ لي عليه إن هو ضايقِك؟" قالت لي: "أصل أنا كنت باتعامل إن هو عادي وقُلت أنتِ مش هتعمليه تاني." "طَب ما أنتِ ما قُلتيش، ما أنا هاعرف منين إن التصرُّف ده ضايقِك عشان ما أعملهوش تاني؟ آآ، ما تحاسبنيش على حاجة أنتِ ما قُلتِ ليش إن هي بتضايقِك، أنا أنتِ خلاص عارفة حدودي كويس أوي، عارفة إيه اللي بيضايقني وعارفة إيه اللي أنا باعمله وبيضايقِك فتقولي لي ساعتها، إحنا كبار وفاهمين، إنّما إيه فكرة إن إحنا نقعد نخبّي ونداري وفي نَفْس الوقت مع أول غلطة نقعد نُذكُر عيوب بعض، نقعد بقى نطلّع القديم والجديد لبعض، ليه؟" فعاتبتها بالطريقة دي بصراحة، وهي تفهَّمِت الموقِف وعرفِت إن ده غلط، فبصراحة اعتذرت لها برضه قُلت لها: "على العموم يا سِتّي إن أنا آسفة إن أنا عملت حاجة زي كده ضايقِك، وآسفة على الموقِف تاني اللي حصل منّي." بس حسّيت إن أنا كده عملت اللي عليّا وهي كمان
إمم. الموضوع اتصلّح يعني بالكلام، يعني ما كانش محتاجة إن أنتِ تجيبي هدية مثلًا أو شوكلا إمم.
بصراحة آه.
إمم.
لأ، ما كلِّفتش الصراحة.
إمم.
بس عادي يعني أنا بصراحة باحب إن أنا أتعامل مع حد بالأسلوب اللي هو بيحبّه. يعني أنا لو واحدة صاحبتي هتتصالح بهدية هاجيبها لها. لو عارفة إن هي هتتصالح بحاجة معيّنة أنا هاجيبها لها عادي ما عنديش مشكلة خالص، باحب أعامل الناس زي ما هي تحب إنّها تتعامل. يعني مثلًا في واحدة تحب الكلام الحلو، فهاقول لها تمام، أنا هاعمل كده. حد يحب الهداية هاعمل معاه كده، فباتصرّف مع كل واحد على حَسَب هو عايز إيه.
حلو جدًا. إمم. يعني حلو جدًا أصلًا طريقتِك في ال في ال في ال في العتاب، وطريقتِك في المُصالحة، وحتّة اللي أنتِ بتحاولي تقوّي العلاقة بينِك وبين زمايلِك، فالصراحة يعني كلامِك دوّة حلو جدًا، وانبسطت جدًا ب ب ب بوجهة نظرِك في ال في ال في الصداقة وكده. وعايز أقول لِك يعني اللي أنا مبسوط جدًا بالكلام معاكِ، و وباشكرِك جدًا الصراحة على المكالمة دي.
أنا كمان استمتعت جدًا بجد، شكرًا جدًا ليكِ.